Evet ya, öncelikle zaten böyle hissetmen çok doğal bir his. Çünkü bir, eee, işverenin senin, eee, o sınırlarını korumadığını hissetmek, eee, bunu fark etmek, eee, ve bu noktada kaygılanmak, stresli hissetmek çok doğal. Çünkü, eee, bahsettiğin gibi, tatil dediğin hani sadece yılda 2 hafta hakkın olan bir süreçte dahi, eee, o iş telefonunu kapatamama hissi, eee, yani "Ben ulaşılabilir olmalıyım" hissi dahi aslında, eee, sana ulaşmayacak olsalar bile seni kaygılı hissettirebilir ve tabii, eee, bu noktada sıklıkla şeyi de hissedebilirsin; yani "Ben ne olacağım, ne yapacağım? Ben, hani, eee, gönlümce tatilimi geçiremeyecek miyim?" gibi kaygı yaşamak çok doğal bu noktada ve, eee, bu ş yönle değilsin çok çalışan, özellikle o sürekli erişilebilir olmanın kaygısını yaşıyordur ve sen tabii bu kaygı yüzünden hâliyle bunu dile getirmekten çekiniyorsun biraz, değil mi?
Değil mi? Hı hı. Aynen. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Çekiniyorum kesinlikle. Çünkü aslında işin özü benim bilinçaltımda işimi kaybetme korkum da var. Çünkü bu işi kolay bulmadım. Sonuçta tamam, hani, müdür tabii ki bana, eee, ben bir profesyonel olarak bir şey söylediğimde, eee, söz hakkı verecektir. "Evet, seni dinliyorum." diyecektir. Ama, yani "Ulaşamadığım kişi benim işime yaramaz." gibi bir kaygı kafasında oluşursa benimle ilgili geleceğe dönük, o zaman benim hani kariyerimde de bu, eee, kötü bir anlama gelebilir. İleride, yani, bu, sırf bu yüzden sözleşmenin yenilenmemesi, işimi kaybetmek. Bu ama yani daha büyük baskı oluşturuyor benim üstümde. Yani şimdi bunu müdürle paylaşsam hangi cümleleri kuracağımı da, eee, düşünmeye çalışıyorum, dediğim gibi ama tam da karar veremiyorum. Yani bu anlamda nasıl başlayabilirim? Nereden, hani, söze girebilirim? Çünkü bana sonuçta şunu diyecektir yani "Bu işin kuralı bu. Biz sana zaten bu hattı verdik. Telefon al" Bu arada ben kendi telefon hattımı değil, hani, iş, eee, yerinin telefonunu kullanıyorum. Eee, bana onu verdiler ama "Biz sana bunun için verdik." diyecekler. "Sen bunu baştan kabul ettin." diyecekler. Yani bunlar aklıma geldikçe benim "Tamam." diyorum. "artık" yani, "kendime ait özel bir zamanım hiç olmayacak. Bütün hayatım işten ibaret olacak." Bu da yani be beni çok aşırı böyle stres yapıyor bana, geriyor beni. Yani müdüre de bunu anlatamıyorum. Ya, bu anlamda ne yapmalıyım? Çünkü telefonu, hani, kapatsam o bir bahanesini bulamam. O telefon sonuçta iş yerinin telefonu. Mail'den ulaşabilir bana, başka yollardan deneyebilir elbette. Yani bunu hani bir üst merci ile mi konuşsam diyorum ama sonuçta firmanın da kuralı bu. Firma bu şekilde yaklaşıyor. Eee, yani buradan bilmiyorum hani ne yapabilirim sence? Hangi cümlelerle başlamamı tavsiye edersin? Diyelim ki, müdürle konuşmaya karar verdim ben. Sence ilk kuracağım cümle ne olmalı ya da neler söylemeli, nelerden bahsetmeliyim?
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Hıı. Evet. Hı. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Hı hı. Evet.